हाँ, बड़े हरामी मेहमान होते थे, सही में मेरे तो। आते थे, "बेटा, गाने सुनाओ।" सीधा आके गाने सुनाओ। मैंने कहा, "मैं कौन-सा सिंगर ल बैठा हूँ यहाँ पे। मैं सोनू निगम थोड़ी हूँ, जो मुझे गाने आते होंगे।" "चलो, गाने नहीं आते, तो नाच के दिखाओ।" वो गाने बजा दे देते थे कि, "लो, नाचो।" मैंने कहा, "अरे! मैं कोई नचनिया हूँ क्या, या इन्फ्लुएंसर हूँ क्या, जो नाचूँगा रील्स में आके, जो तुम मुझे नचा रहे हो?" तो हाँ, कई बार नाच भी लेता था। फिर क्या करें, फिर? मुझे घर वाले डाँटते थे कि, "नहीं तो थप्पड़ मारेंगे, नाच जल्दी।" तो फिर मैं, "लो यार, नाच ही जाता हूँ। अब क्या ही कर सकता हूँ? तो काफ़ी ऐसे किस्से रहते थे। बड़े खतरनाक थे मेहमान भी। वही तो, सीधा आते ही कौन बोलता है कि नाचो-गाओ? इससे बढ़िया बातें कर लो आप, यार। और नहीं, तो फिर व वो मुझसे फ़िर पढ़ाई की बातें करने लग जाते थे। फिर वो पढ़ाई की बातें मुझे पसंद नहीं आती थी। फिर मैं, नाचना ही ठीक है, इससे अच्छा। नाच ही लेता हूँ, इशारों पे दूसरों
अरे! <laughs> <laughs> <laughs> अरे, गज़ब! ओह! <laughs> ये क्या बात है? <chuckles> <laughs> <laughs> फिर लगता था कि, "चलो, ठीक है, नाच ही लेते हैं।" <laughs>
दूसरों के इशारों पे नाच ही लेता हूँ, बिल्कुल, वही। वही वाला हिसाब था।
जी, जी। ये तो बड़ी मज़ेदार बात थी। <laughs> सच में, बहुत ही मज़ेदार। मतलब मुझे हँसी भी नहीं रुक रही कि मैं इमेजिन कर रही हूँ कि सच में, हम लोग भी ऐसा करते हैं कभी-कभी, कि किसी बच्चे को बोलते हैं कि, "भई, तुम नाच कर दिखाओ।" मतलब हम लोग इन द सेंस कि हम लोग देखते हैं ना, कि तो बच्चे के मनोभाव क्या होते हैं, वो मुझे आपकी ज़ुबानी समझ में आ रहे हैं कि भई, वो बच्चे को एक तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है। <laughs>
<chuckles> <chuckles> <chuckles> हाँ। <chuckles> अच्छा। <chuckles> <chuckles> बिल्कुल। वही तो। <chuckles> <laughs> वो भी फिज़िकल टॉर्चर कर रहे हैं, देखो सीधा। मेंटली तो अलग बात होती है, पर एक बार, हाँ, ऐसा ही एक बार हुआ था। थोड़ा-सा मैं उस टाइम बड़ा था, तो मेहमान आए थे, तो उनका एक बच्चा था। मतलब वो भी अ, 6th में पढ़ता होगा, 5th-6th में, वो मेरे घर आ गया। तो क्या हुआ कि उसके मम्मी-पापा तो बैठ गए, मेरे मम्मी-पापा के साथ। वो बच्चा मेरे पीछे-पीछे आ गया। मतलब मैं टीवी देख रहा था, तो मैंने क्या किया, मैंने दरवाज़ा ही बंद कर दिया। मैंने उसको आने नहीं दिया अंदर। वो परेशान करता था बच्चा बहुत, कि कार्टून लगाओ, कभी ये लगाओ। अब मेरा मन था कुछ और देखने का। तो मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। वो बाहर से आवाज़ बहुत कर रहा, टक, टक, टक, टक, "जल्दी खोलो, जल्दी खोलो।" मैंने कहा, "क्यों खोलो?" कह रहा, "जल्दी खोलो, मेरे को टीवी देखना है।" मैंने कहा, "मेरा घर है, तू निकल यहाँ से।" <chuckles> क्योंकि इसके मम्मी-पापा थे नहीं वहाँ से। मम्मी-पापा थे नहीं, तो छोटा-सा था, परेशान कर रहा बार-बार। तो मैंने क्या किया, मुझे आ गया गुस्सा। मैंने उसको गले से पकड़ के ऊपर लटका दिया, "क्या हो रहा है तेरे? निकल यहाँ से।" फिर वो भाग गया वहाँ से, रोने ल रोते-रोते <chuckles> अपनी मम्मी के पास और उसने मेरे पापा के पास शिकायत कर दी। और मेरे पापा आए, उन्होंने मेरे को ही रूम से बाहर निकाल दिया और उसको बंद कर दिया, "ले, अब तू" और उसने फिर, उस बच्चे ने मेरे को अंदर से बंद कर दिया कि, "नहीं, अब तुम्हें नहीं आने दूँगा मैं अंदर।" तो उस दिन मैं ठंड में क्या घुमा हूँ बाहर, अपने ही घर में बाहर घुमा हूँ। <chuckles> ऐसी-ऐसी परिस्थिति भी हो जाती है कभी-कभी तो।
<laughs> <chuckles> उह हुँ। हुँ। तो? हुँ, हुँ। ओह! फिर? वाह! <chuckles>